Ừm, đúng rồi, cũng đúng mà. Mà bạn ơi, không biết á, là về cái mặt mà, kiểu, cảm xúc của bạn á, thì bạn có có cảm thấy bây giờ là bạn, kiểu là, <tsk> ừm, kiểu là hồi nãy bạn nói đó, và bạn cũng hơi để ý tới mấy cái việc mà có con thì sẽ như thế nào đó. Đó, thì thì, ờ, không biết là về mặt cảm xúc á thì bạn nghĩ là nếu như bạn có con và tất nhiên là có có có có cả cái người đi chung với cuộc đời của mình nữa rồi, đó đó, thì, ừm, bạn nghĩ là cái cảm xúc của bạn nó sẽ tăng lên, ơ, nhiều hông?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Nhiều á. Ê, nhiều nha. Nhưng mà hông có hông có biết được đối tượng nó sẽ là ai. Nhưng mà tưởng tượng ra thôi là nếu như có một cái người như vậy thì trời ơi, chắc là vui lắm á. <chuckles>
À, tức là bạn Ừ, thật sự, thật sự, tức là bạn trong trạng thái bây giờ là bạn cũng khá là muốn là có có bạn đời hay là ít nhất là có một người bạn trai rồi đó, thì bạn hãy thử đi, bạn, kiểu như là, bạn thử, ừm <laughs> nói là lên kế hoạch thì nó hơi kỳ nhưng mà thật ra thì bạn phải lên một cái kế hoạch. Đó, bây giờ á, bạn phải lên kế hoạch là cái việc mà bạn có bạn trai á thì nó sẽ được cái gì và mất cái gì. Cụ thể ở đây á là, ừm, rõ bàng 2025 rồi, nói nếu mà nói là không có tài chính mà mà có thể, gọi là, đi đến cái kết hôn được thì khó lắm. Cho nên bạn phải có cái cái, gọi là, cái mục tiêu, chẳng hạn như là cái danh sách là, ừ, ít nhất thì người ta phải có cái khả năng thu nhập như thế nào, ít nhất thôi nha, ch chứ là đừng có đặt cái cái ít nhất đó cao quá là với không tới được đâu. Đó, cho nên là bạn cứ đặt ra một cái, gọi là, ừ, có thể là một cái bảng danh sách kiểu như là cái chiều cao ít nhất là phải bao nhiêu, hay là, cái, ờ, có thể là người, ờ, đến từ nơi nào, hay là vân vân gì đó, nói chung là phải có một cái cái danh sách như vậy để ít ra bạn có một cái bộ lọc. Trong trong lúc mà bạn đi đi đi tìm một cái mối quan hệ mới á, thì phải có cái bộ lọc một xíu, đó, mà còn nếu mà phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc á, thì nó, ư, dễ hơn, tuy nhiên là nó cũng có nhiều cái rủi ro nếu mà kết hôn với chỉ vì cảm xúc thôi. Ừm.
Ờ. Đúng rồi. Ừ, đúng. <chuckles> Có luôn hả? Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, chắc thông qua mấy cái mối quan hệ mà mình trải qua chắc là cũng có chút x chút chút xíu bộ lọc rồi đó. Ừm. <chuckles>
<laughs> Tức là bạn biết là bạn thích cái gì và không thích cái gì ở người đó rồi, đúng hông? Dạng như vậy. <laughs> Ừm, cũng hợp lý mà.
Ừm, ừm. Nhưng mà đúng là, ừ, nghe cái lời khuyên của bạn thì cũng khá là hay, có nghĩa là, kiểu, cũng không quá dễ dãi, nhưng mà cũng đừng quá kén chọn, kiểu, cứ thử. Ừm, mình thấy là chắc là sau buổi ngày hôm nay mình sẽ mở lòng nhiều hơn và mình sẽ thử làm theo những cái lời khuyên của bạn xem sao. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Kê, ừm, không có gì nè, chúc bạn, à, đưa ra được lựa chọn đúng đ s đúng đắn nha. <chuckles>
Ừm, cảm ơn bạn.